Sekarang ini nih tuh, kan hampir ya semua orang itu tidak bisa lepas dari yang namanya handphone. Nah, kalau kamu sendiri tuh gimana sih kebiasaan kamu dalam memakai HP sehari-hari tuh?
Dope. Kalau aku pakai HP sehari-hari itu dalam masih menurut aku sendiri ya masih dalam batas yang wajar, karena aku menggunakannya ya sesuai dengan apa yang ku butuhkan misalkan kayak pagi-pagi gitu, <snorts> sebelum berangkat aktivitas itu paling aku cuma ngecek-ngecek kerjaan yang perlu aku, eee, sampaikan ke teman-teman pada hari itu gitu atau enggak, paling pagi-paginya kayak cuman scroll sosial media gitu, ngecek-ngecek sosial media, gitu. Karena kerjaanku kan di lapangan gitu, jadi jadi, untuk untuk bermain HP pada saat kerja itu bisa dibilang minimlah gitu waktunya, nah biasanya aku main HP itu kayak jam istirahat misalkan setelah makan siang, jam 01:00 sampai jam 02:00. Nah itu, e jamnya aku biasanya bermain HP gitu dan itu pun paling kayak cuman scroll sosial media atau mungkin nge-chat sama teman-teman lah atau balas-balasan di grup yang kayak gitu biasanya ku lakukan tuh, Kak.
Oh ya. Oke oke paham. Nah, kan tadi kamu cerita menurut kamu nih, kamu tuh menggunakan HP-nya tuh masih dalam batas yang wajar ya, nah kamu itu, eee, ada j e menerapkan jam-jamnya nggak sih? Misalnya kalau pagi bolehnya dari jam sekian sampai jam sekian, siang jam sekian jam sekian, atau, eee, yang untuk main HP itu maksudnya yang di luar, e kayak untuk hubungan dengan pekerjaan atau, e dengan misalnya mungkin ada keperluan keluarga atau yang lainnya, nah yang namanya main HP misalnya kayak tadi yang kamu sebut main, e sosial media, scroll scroll heeh, sosial media, nah itu kamu ada waktu khususnya atau, eee, memang ya sekedarnya aja, gitu?
Betul. Enggak. Sebenarnya waktu khusus nggak ada, cuman aku lebih paket salah satu trik biar aku nggak terus-terusan main HP. Di
Apa tuh triknya, boleh diceritakan?
Jadi aku tuh tipikal yang tidak pernah ngecas HP sampai full 100% setiap pagi tuh.
Oh, jarang-jarang banget tuh ada orang kayak kamu. Boleh diceritain nggak alasannya kenapa tuh?
Jadi Iya, jadi aku ngecas Ngecas tuh aku biasanya ed di sore atau enggak di siang. Jadi, p eee, pagi-pa jadi ketika aku sebelum tidur <snorts> itu biasanya aku main HP, nah itu si baterainya itu gak aku cas si HP-nya tuh, jadi baterainya tuh biarkan sampai terakhir ketik eee, ketika kali aku main HP. Misalkan kayak du 30%, 40%, tapi nggak pernah di bawah 30%, nah tuh udah itu aku matiin tuh HP-nya tuh, jadi kan besok pagi si baterainya masih 30%. Nah, kenapa aku lakukan itu? Yang pertama biar aku tahu, e untuk batasannya main HP, jadi kan ketika aku main HP kayak selalu melihat baterai, "Aduh baterainya tinggal dikit lagi nih, udah di stop dulu deh main HP-nya deh," gitu. Soalnya kan yang pertama aku kerjanya di lapangan nih, karena untuk kerja di lapangan kan bisa dibilang butuh HP untuk komunikasi kan sedangkan HP aku yang baterainya sekarat ini bisa dibilang ya 30%,40% lah, dan normalnya tuh biasanya itu di 50%-an. <clicks tongue> Nah, itu aku
Oh, it Oh gitu, iya iya. Iya betul. Jadi, habis itu ketika di lapangan tuh kayak hemat hemat baterai HP gitu nggak sih?
Iya benar, hemat-hemat banget baterai HP karena hanya untuk diperlukan ketika ada, eee, chat masuk atau SMS ataupun ada telepon masuk, nah biasanya cuma itu aja yang aku lakukan. Selebihnya itu paling cuman kayak ngelihatnya ngelihat e sosial media gitu kan kayak 5 menit lihat baterai, masih ada berapa, terus, eee, lihat lagi sosial media, lihat lagi baterainya ada berapa, jadi bikinnya tuh aku tuh gak tenang untuk untuk ngelihat-lihat atau apalagi main game ketika pada saat itu. <snorts> Nah itu trik yang aku lakukan biar gak terlalu kecanduan main HP.
Oh iya iya, ngerti ngerti. Mhm, jadi kamu ngaturnya bukan di waktu, tapi lebih kayak ngatur di baterai ya? Biar, eee, nggak kecanduan banget pas lagi kerja, mungkin juga biar nggak ganggu kerjaan, gitu kali ya?
Iya, betul banget, soalnya kan kalau misalkan baterainya benar-benar sampai mati, itu semuanya kelabakan. Jadi aku sebisa mungkin nggak bisa nggak main HP, gitu kan, stop untuk main HP pada saat-saat genting, gitu. Jadi aku main HP-nya benar-benar ketika tidak ada kegiatan yang genting-genting banget gitu, yang lagi santai misalkan.
Oh, oke oke, ngerti. Nah, tapi, eee, kan tadi kamu cerita, nah, pas yang jam istirahat tuh jam 12:00- 02:00 ya? Apa jam 01:00-02:00 tadi kan? Nah, itu kamu, eee, ngecas lagi nggak HP-nya? Atau kamu tetap biarin sampai sore, jadi kamu bener-bener berhemat-hemat dengan baterai yang ada?
Iya. Itu tuh biasanya aku ngecas itu ketika baterainya benar-benar tinggal sedikit, misalkan kayak 2%, 1%. Bahkan kadang aku tuh ngecas HP kalau HP-nya itu udah benar-benar mati, tapi dalam dalam keadaan aku udah tidak ada kerjaan apapun lagi. Misalkan jam 12:00 atau nggak jam 01:00 siang kerjaanku semuanya udah beres. Nah, itu biasanya aku main HP kayak ngabisin batre HP aja gitu, sampai benar-benar habis dan si HP-nya tuh total mati itu kan, nah, itu baru aku cas. Nah, itu pun aku cas
Oh. Wah
Aku cas tuh sampai full.
Keren keren juga ya komitmen kamu dalam, eee, mengatur waktu untuk bermain HP itu, jarang-jarang loh ada orang kayak kamu.
Ya, aku ini kayaknya kebiasaan dari dari jaman kuliah deh kayaknya, nah, me aku ya aku lanjut lagi. Jadi, eee, ketika kelar kerjaan tuh jam 01:00, jam 02:00 itu kan aku mainin sampai habis tuh baterainya. Nah, udah itu baru aku cas bener-bener sampai full, sampai full banget, itu baru kayak mungkin full-nya tuh sekitar 1 jam atau satu 1.5 jam gitu kan. Nah, itu biasanya tuh aku tinggal tidur siang tuh, biasanya tuh atau tinggal pergi kemana gitu, tanpa membawa HP sama sekali. Nah, ketika selesai kegiatan tersebut, itu baru aku cabut, cabut charger-nya, lihat baterainya udah full, itu biasanya aku mainin lagi tuh kayak mungkin main gim mungkin ya, atau lihat sosial media atau nonton Youtube segala macem, itu sampai di tahap 70%-an gitu. Karena HP aku tuh kalau dipakai terlalu lama tuh suka panas gitu, jadi aku megangnya tuh nggak nggak begitu betah.
Iya, oke. Heeh. Oh. Iya iya, memang sebagian HP kan kalau, eee, dimainin terus jadi panas, gitu. Nah, e tapi kamu pernah nggak sih kayak, yang kayak orang-orang tuh kadang kan, eee, sambil ngecas itu tetap mainin HP, pernah juga nggak kayak gitu?
Pernah kayak gitu, cuman aku merasa kapok ya untuk main HP sambil ngecas. Karena yang pertama itu kan suhu si HP dan suhu si charger-nya itu kalau ketika kita pakai sambil ngecas itu naik, jadi HP-nya tuh panasnya bener-bener panas. Terus yang ke-2, itu tuh bisa ngerusak baterai, yang di mana itu nantinya bikin baterai itu udah nggak tahan lama lagi, kan di HP itu kan
Iya iya, heeh. Wah, baru tahu nih saya kalau, eee, ngecas sambil main HP itu bisa mempengaruhi ya ke ini ke kualitas baterainya, ya?
Banget, kan di HP itu ada yang namanya persentase kesehatan baterai, nah, itu bisa dilihat di bagian pengaturan di HP-nya. Itu biasanya suka ada di setiap HP tuh, nah, itu persentase kesehatan baterai itu bisa menurun dan tidak akan mungkin bertambah. Itu menurun biasanya gara-gara penggunaan, penggunaannya tuh kayak tadi yang dijelaskan, kayak ngecas sambil dimainin, terus misalkan HP-nya udah panas banget gitu, terus masih tetap dimainin, gitu. Jadi si HP-nya itu tidak diberikan waktu untuk istirahat gitu, untuk ngedinginin si mesinnya, nah, itu bisa ngerusak si baterainya, gitu. Malah kadang ngerembetnya bisa ke yang lain, kayak ke layar misalkan, atau ke port charger-nya kayak gitu. Jadi aku menghindari untuk hal-hal yang kayak gitu, karena banyak data dan hal-hal penting yang ada di HP ku ini, jadi jangan sampai rusak kalau bisa.
Oh. Oke oke. Wah, menarik banget nih penjelasan kamu dan gimana kamu begitu mempunyai banyak pengetahuan ya tentang, eee, HP dan juga penggunaannya. Terus kamu juga ngatur, eee, cara ngatur kamu menggunakan HP itu dengan cara mengatur, eee, baterainya ya, persentase ke baterai, menarik banget nih, jarang banget ada orang yang kayak gitu. Nah, terus balik lagi ke kebiasaan main HP tadi ya, kalau nih, kalau, eee, udah malam misalnya atau kamu udah pas pulang kerja, nah, kamu tuh, apa sih yang kamu biasa lakukan? Apa bener-bener, eee, yang no gadget atau, eee, tetap main HP?
Betul banget. Oke. Kalau untuk malam, aku selalu main HP sih, karena kan aku malam itu bingung mau ngapain kan, karena aku orangnya tidak terlalu suka untuk nonton gitu, karena menurutku nonton bikin bosen. Jadi biasanya aku pasti main HP dan itu main gim bareng temen-temen, yang tadi aku bilang kan, kayak baterainya itu mungkin masih nyisa nyisa sekitar 70% atau 60%. Nah, itu biasanya aku main gim sama temen-temen itu, sampai baterainya itu kira-kira mungkin sisa 30, 40%-an gitu, karena aku nggak terlalu lama juga mainnya, nah
Iya iya. Oh, oke. Jadi, eee, kalau malam lebih banyak ke main gim ya? Atau mungkin ada hal lain, kayak mungkin, apa, lihat-lihat sosial media atau yang lain atau cum fokus main gim aja?
Iya. Main gim, main gim, udah itu aku biasanya itu suka ngelihat isi memori HP.
Oh, iya?
Nah, jadi tuh iya, kanang kadang kan, eee, HP itu kayak terasa berat itu ketika memori nyuruh memorinya tuh sudah terlalu penuh dengan sampah, gitu. Nah, biasanya tuh aku suk setiap malam itu suka ngebersihin memori HP. Jadi kayak misalkan ketemu file-file yang nggak begitu penting atau foto-foto yang mungkin jelek, yang tidak ada akunya di situ, gitu kan, yang tidak ada kenangannya sama sekali atau mungkin video, gitu. Itu biasanya aku hapus-hapusin gitu, setiap malam itu aku selalu cek. Karena menurutku semakin banyak sampah yang ada di dalam HP, apapun itu ya, kayak sampah dari sosial media, sampah dari galeri, itu bisa memperlambat kinerja si HP, jadi bikin lemot, gitu. Nah, biasanya itu yang aku lakukan, kayak mungkin sekitar 2 jam atau nggak 1 jam sebelum tidur malam, itu aku selalu ngecek memori HP, apakah ini full gitu, apa, atau tu.
Iya iya. Wah, <chuckles> keren banget, avis iya aktivitas kamu tuh keren banget loh, jarang-jarang loh ada orang yang, eee, menyediakan waktu gitu, eee, kayak malam-malam untuk bersih-bersih HP, salut salut salut. <chuckles> Nah, tapi kamu sendiri nih, pernah nggak sih yang kayak ngalamin, eee, susah tidur karena mungkin karena, eee, kelamaan main HP atau mungkin kayak, eee, kecanduan kalau misalnya kan orang ada yang, eee, kalau udah main, kayak main gim itu jadi lebih kecanduan, jadi nggak bisa tidur gitu, pernah nggak ngalamin hal-hal kayak gitu?
Pernah banget, tapi ini kecanduan gara-gara aku nonton film yang di Netflix, ini tuh filmnya itu kayak series gitu, kayak ada 12 episode, gitu. Nah, itu aku mencoba untuk berhenti di episode ke-3 mungkin ya pada saat itu, ini tuh iseng aja karena ini tuh ada suatu film yang lewat di sosial media dan ceritanya menurut aku oke, terus aku pindah ke Netflix dan nonton sebelum tidur, kayak 1 jam sebelum tidur, gitu. Aku nonton kayak cuman 3 episode, terus akhirnya, udah berhenti deh ah, gitu, baterai HP aku tinggal sedikit, gitu kan, aku mikirnya kayak, perlu dipakai buat besok gitu, karena aku nggak ngecas juga. Tapi itu bikin aku penasaran dengan jalan ceritanya gitu loh, dan itu bikin aku gak bisa tidur. Dan itu kayak, aku mikir
Heeh. Oh, iya, heeh, jadi, kamu, apa yang kamu lakukan selanjutnya? Tetap balik nonton lagi atau tetap merelakan, eee, ini, nggak, eee, biarin deh besok aja disambung jadi t nggak jadi nonton dulu? Nggak lanjut tidur atau <chuckles> kembali lagi karena saking penasarannya, ya udah, deh dibela-belain ngecas HP lagi, jadi nonton lagi?
He Nah, itu dia, karena aku bisa dibilang orangnya sayang banget sama baterai HP, jadi aku nonton 1 kali lagi aja gitu, udah benar-benar 1 kali lagi aja. Misalkan kalau 1 kali lagi ini penasaran, udah bodo amat gitu, yang penting, eee, rasa penasaranku udah terbayarkan walaupun sedikit, gitu loh. Jadi aku nonton 1 episode lagi, terus lihat lihat baterai HP, sambil lihat-lihat tuh, malah kadang aku nontonnya sambil nyalain yang namanya mode hemat biar enggak terlalu boros di penggunaan baterainya, gitu. Jadi kadang nonton, udah udah berapa lama nontonnya, lihat baterai, aku gitu tuh seringnya.
Wah, oke, keren keren. <chuckles> Iya, jarang-jarang loh ada orang yang bisa ngatur s ketika penasaran banget gitu, tiba-tiba harus berhenti, gitu. Nah, eee, oke, deh, terakhir nih, kalau, eee, dari kamu sendiri nih, ada nggak sih trik-trik atau tips-tipsnya biar, eee, nggak kecanduan gitu, main HP dan biar nggak, eee, apa sih, eee, penggunaan HP itu nggak ber kelamaan, gitu?
Yang pertama adalah jangan sering-sering ngecas HP. Itu yang pertama. Yang ke-2 kalau misalkan lagi di luar, hemat-hematin kuota, gituloh, jadi kalau bisa jangan terlalu <clicks tongue> nges eee, ngebuang uang ke kuota, karena itu bisa bikin boros yang pertama juga dan itu juga bikin kamu bakal selalu main HP, gitu sih menurut ak
Iya. Oh, iya iya, oke, deh, makasih banyak ya udah mau berbagi pengalaman yang sangat menarik nih, tentang penggunaan HP kebiasaan kamu sehari-hari.
Iya, sama-sama, Kak.
Sampai jumpa lagi!
Sampai jumpa.